ما تعرفيش زي زي اتبدّلوا، زي أفكارهم اتغيّرت، طريقتهم في التفكير آآ، ردود فعلهم آآ، يعني بسبب ما اعرفش، بسبب إيه؟ ما اعرفش يعني هو عندي أخ صغيّر اتجوّز، من ساعة ما اتجوّز وبقى ومراته دي جَت كلّ حاجة اتبدّلت، كلّ حاجة اتغيّرت، تفكيرهم وطريقتهم، <tsk> آآ، هي بتبان إنها طيبة وبتضْحك وتقابل في الوِش حلو، بس هي كانت من النوع اللي هو غبي ويوسوس، ما مش
إمم. إمم. آه، إمم. م في ضهرِك تتكلّم عليكِ، إمم.
مش مرِيحة كده، فيها حاجة غلط. وكانت دايمًا تقلِّب أخويا عليَّ، دايمًا تقول حاجات يعني ما حصلِتش، وكان الأول ييجي يسألني ويقول لي مثلًا كذا، أقول له: "لأ، ما حصلتش والله ده كذا، كذا." آآ، أشرَح له واقول له كان بيصدَّق ويعني وكذا مرّة كان يقعُد يتكلّم معايا ويقول لي: "معلش، أنا عارف إن هي بتستهبل، أنا عارف إن هي بتألِّف كلام ما تزعليش." <tsk> وكان كويس، فجأة، فجأة، لا بقى يقُل لي ولا يسألني وبقى شكله كده على طول مبوِّم.
إمم. إمم، بياخد رَد فعل، حتى من غير ما يسألِك عن الحاجة اللي هو آه.
إيه ده؟ من غي بطّل بقى، أيوه إيه ال إيه اللي حصَل اتقلبتوا راس على عَقب كده ليه؟ أنا بقى، آه بقيت احس إن أنا غريبة وسطيهم، حاسّة إن أنا الدور اللي أنا ف اللي أنا باعمله مش هو بتاعي، يعني لازم اقعُد وسطيهم بامثّل عشان ما يحصَلش مشاكل وما حدّش يقعُد يتكلّم عليَّ.
فاهماكِ. بتمثّلي عشان خاطر آه.